آه، آه. يعني كانت آه. كان اللي هو: "إيه ده؟ ده بُصّي، ليه هم بَط؟ ده إحنا بني أدمين، قطعيّهم كُلّهم بسِوَى واحد." طَب ما هو هي مش سِوَى واحد يعني هي البصلايّة بتبقى تخينة من ناحية وبتبقى رفيّعة من الناحية التانية غصبٍ عنّي مهما حاولت آه. بالضبط. مهما حاولت هي هتفضل تقطيعة كبيرة وتقطيعة صغيرة يا حاجّة. فيعني آآ برضه آه.
نَفْس الكلام. بالضبط آه. هي أ من فوق ومن تحت. بس بتعرف تقطّعها. يعني هي ب ب بأسلوبها بتعرف تجيبها صح بالج بالمللي.
أ ما شاء الله وتلاقيها جايبة السكينة الحامية- أنا ما أقدرش أصلًا- وماسكة البصلايّة في إيديها و تلاقي في ثواني آآ مثلًا كيلو البصل اللي كان المفروض يتقطّع و وأنا مثلًا لسّه بأ لسّه باقشّر جوّه في البصلة، فاللي هو باحِس بفَرْق سُرعات رهيب يعني. وسبحان الله كانت دايمًا تقول لي: "البصلايّة اللي متقطّعة على الإيد غير البصلايّة اللي متقطّعة في الكَبّة." مش عارفة هل هي آه. مش عارفة هل دي بتبقى
<chuckles> <chuckles> ماشي. في الكَبّة آه. آه، ب اللي أعرفه إن اللي يعني الكَبّة نوعًا ما من الأجهزة الك الأجهزة الكهربا بتبقى بتقطّع الحاجة جامد، بتطلّعها صغيرة أوي.
بالضبط آه. يعني هي حتّى مثلًا
نَفْس الكلام في الملوخية اللي أعرفه. سمعت برضه إن الملوخية في ال الأجهزة الكهربا بتطلع أكنّها عصير، مش ملوخية مش قِطَع صغيرة.
إمم. لأ استحالة. لأ، أنا سِتّي استحالة، إحنا كُنّا نقعُد نخرّط الملوخية من آدان الضهر لآدان العصر لحد ما نيجي ناكُل. كل واحد يت يتَناوَب عليها في التخريط.
ليه كده؟ أ هو أنتم بتعملوا ملوخية بس والّا إيه؟ <chuckles>
لأ، كان كل واحد يتنَاوَب عليها في التخريط. إحنا بقى كُنّا بنعمل أصل هي إيه، الحزمة بتبقى كبيرة، فلمّا تيجي تتقطّف وتتغسل وتيجي تتخرّط، هي بقى عايزة تخلّيها صغيرة خالص. ي لأ تقول لي: "لسّه شوية." "يا تيتة ما هي خلاص أهي اتخرّطت." "لأ، لسّه شوية." فكُنّا كل شوية نخرّط حبّة وبعدين نكفي ال ال الطَبَق فوقيها ونسيبها على الصينية، شوية وحد ييجي تاني يقوم مخرّط شوية تانيين، لإنّها كانت بتتعِب.
فاهم. كل واحد يخُش آه. كل واحد يخُش دوره.
بالضبط آه، بتتعِب. كانت ال ال ال الحركة اللي هي بتاعة التخريط دي بتتعب الإيد جدًا وبعدين بقى تقول لك: "اتّكّي."
أيوه فعلًا. أنت أنتِ أكنِّك ماسكة أكنّك ماسكة دامبل صغير وبترفعي وبتنزّلي.
بالضبط. بالضبط. "اتّكّي، اتّكّي عليها، بُصّي حتّة كبيرة وحتّة صغيرة، هاتي من الجوانب دي ولمّيها كده أهو." وتيجي بقى أمّا جيت مرّة جات مرّة عندي في البيت وكنت أنا عاملة الملوخية مفرّزاها. قالت لي: "هي الملوخية بتتفرّز؟ إيه ده؟ إيه دي بُصّي عاملة إزاي وساقطة إزاي في ال بتاع ده؟ لا، لا، لا، لا، لأ وِحشة." ف
تمام. <chuckles> طَب في ت حاجة تانية بس بعيد عن الملوخية؟ حاجة أنا مش بالاقيها في ال البيوت القديمة خالص، هل في مثلًا أكلة صحّية أنتِ فاكراها كانت بتتعمل، حتّى لو مش صحّية من بتوع دلوقتي بس مكوّناتها صحّية شوية؟
إمم. أ إيه؟ أ

الملوخيّة. أنا زي ما قُلت لك هي الملوخيّة دي بتتوا أيوَه طبعًا. الملوخيّة س أيوه، أنا الملوخيّة دي آآ أول أكلة أكّلتها لولادي، أول ما اتولدوا آآ يعني وخلاص وابتدينا نُفطُم بقى وندخّل لهم أكل، هو الرُز على الملوخيّة. يعني ما لأ يا جماعة ما ينفعش، الملوخيّة دي أصلًا خضار، وفيها حديد، وفيها الشوربة ودايمًا بتتعمل ليها طقوس. يعني أنا باقول لك زي ما باقول لك يعني في على السَمَك
برضه! ده دي وراثة بقى. <chuckles> طَب وجنبها إيه؟ جنبها إيه بس عشان تبقى إيه، العزومة مكتملة؟
على حَسَب. على حَسَب. يعني لو في رمضان ممكن تتعمل على شوربة البَط، آه. فتبقى بَط بقى وبتاع. لو مثلًا حد عيّان وعاملين أرنب، فنب ن نعمل ملوخيّة بالأرانب، تبقى حاجة healthy كده شويّة، لو عاملين سَمَك، فنعمل ملوخيّة بالجمبري، فالملوخيّة موجودة على أي نوع سُفرة.
مثلًا. ماشي. حلو. تمام. ماشي، هي فعلًا بتمشي جنب أي حاجة وحتّى جنب محشي، عندنا هنا في البيت. <chuckles>
إمم. بالضبط آه يعني، وهادّيهم بقى التركّاية بتاعتي، أقول لهم حطّوا معلقة سُكّر يعني قال يعني أنا هاعمل نَفْسي أنا اللي مخترعة ال الطريقة، بس هاورّث بقى فكرة اللي هي إيه، نُص مع طَرْف معلقة السُكّر كده حطّوها في الملوخيّة علشان ما تتغليش. آه وما تتغليش. بُص، هي مش مقادير يعني أنا برضه آه، يعني باشوف الدنيا م آه بالنظر كده. آآ أوقات كمان لمّا م آه. أوقات لمّا و لو ما بتضبطش مِنّي، أقوم مزوّدة شويّة ملوخيّة ناشفة علشان ما تبقاش إيه، آآ خفيفة، إحنا بنحب الملوخيّة عندنا تبقى تقيلة شويّة كده بنسميها فيها عِرْق.
آه. ال المقادير بقى بالضبط. خلاص ماشي. هي بال آه. بال بالبَرَكة